Oye, cuéntame, acerca de la educación, ¿qué mito has dejado atrás acerca de ella y cómo fue que esto te pasó?
Bueno, mira, e en realidad yo diría que, mm, son muchos mitos, pero, eh, a ahí voy platicándote el algunos de ellos, ¿no?, el primero de ellos es que, este, y cuesta mucho trabajo entender que las evaluaciones, eh, mm, que califican a los alumnos, que le ponen una calificación, son una herramienta más administrativa que educativa, es una cuestión, este, que, mm, incluso los papás no entienden, ¿verdad? O a veces los alumnos, por ya la costumbre, quieren ser calificados y y eso es algo lamentable, vivimos en una sociedad donde, pues, ya necesitamos que alguien nos esté revisando, que nos, eh, ponga, eh, alguna alguna nota de de cómo estamos haciendo las cosas, y eso, este, de alguna manera inhibe la la autogestión.
Sí. Ujú. Claro. Ujú. ¿Que tú crees que necesitamos, entonces, algún tipo de aprobación?, ¿No?, porque una calificación es como, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, de alguna manera te te eso te quieren decir.
Sí, es un sistema, desde mi punto de vista, que se ha era bien intencionado y funcionaba en los momentos en los que la gente, pues, le daba ese sentido, pero ahorita ya se ha ido pervirtiendo la idea original y se ha formado, e es una forma de control, y y control administrativo, y entonces, este, incluso los alumnos han logrado ya, este, entender cómo burlar ese sistema, ¿no?
Ujú. Okey. Claro, no, y más con la ayuda de las inteligencias artificiales y toda esta parte, y y, ¿en qué momento te diste cuenta de que no no funcionaba ese sistema de calificaciones? ¿En qué momento te diste cuenta que eso era obsoleto totalmente?
Olvídate. Olvídate, sí. Bueno, mira, yo lo mm, lo entendía desde que yo era joven, porque, en realidad, yo he sido siempre una persona muy curiosa, y y muy comprometida con lo que a mí me gusta, eh, pero también muy honesta intelectualmente, entonces, yo, por ejemplo, llegaba a un examen y decía: "De este examen hacían 10 preguntas", decía: "Esta sí me la sé, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no, las contestaba y me salía", y yo decía: "Lo que me sé, me sé, ese es el el chiste de este examen", y veía a mis compañeros que estaban, este, pues, pasándose las preguntas, tratando de de hacer alguna artimaña para poder responder mejor, etcétera, y y resultaba que algunos alumnos que tenían excelentes calificaciones, cuando platicábamos, pues, no conocían ni la o por lo redondo, entonces se me hacía una especie de de engaño ¿no?, o de, mm, de falta de de, mm, congruencia en la educación.
Sí. Ujú. Okey. <chuckles> Ujú. Claro. Ujú. Y, ahora tengo entendido que eres maestro. Entonces, cuando empezaste a enseñar, ¿fue cuando notaste que estaba pasando eso? o sí tenías ¿O o nada más vino a reafirmar, lo que tú ya sabías, desde que estudiabas?
Sí. Sí, yo ya lo sabía. Y, este, mm, más bien, cuando yo ya tuve la oportunidad de ser maestro, traté de de darle la vuelta, ¿no? De, eh, no basar todo l eh, mi objetivo de educación, en la calificación, sino generar algunas otras herramientas, de de mayor consciencia. Y mira, te platico otra anécdota, que que fue también, pues, lamentable. Porque, em, uno de mis hijos, eh, cuando estaba en la escuela preparatoria, este, le gustan mucho las matemáticas, siempre fue muy bueno para las matemáticas. Pero, eh, me dice: "Oye, el maestro quiere hablar contigo". '¿Y ahora por qué? ¿Qué qué pasó'". Me dice: "Pues no sé. Ve, y ya que él te explique. 'Bueno'". Y entonces, llego yo con el maestro, y me dice: "Mire, le voy a ser sincero. De todos mis alumnos, el único que contestó y pasó el examen bien, es su hijo. Todos los demás reprobaron. Y que reprobaron con una calificación muy baja. "Sin embargo, si yo guardo la rúbrica como la tenía inicialmente, eh, su hijo pasa, y todos reprueban. Entonces, la Secretaria académica de la de la universidad, me pidió que, este, mm, cambie la rúbrica. Pero, con los cambios que ella me pide, pasan todos, pero su hijo reprueba. Porque, pues, no trajo algunos trabajos, y y eso le dieron más ponderación, para que los demás pudieran pasar, y entonces él reprueba".
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ya. Ah, caray. Ujú. Ujú. Okey. Ajá. Ah, caray. Ajá.
Y en <clears throat> Me dice: "Y, ¿cómo ve? ¿Qué hacemos?". Y ya fui con mi hijo, le dije: "Oye, pasa esto, y esto, y esto." Dice: "Sí. Di él me dice que me guarda la calificación, me la pone en un extraordinario, y ya paso, ¿no?". Y entonces, le dije: "Bueno. Pues, ahora sí, que es la decisión de mi hijo. Él dice que que va a presentar el extraordinario, y que usted le va. 'Sí, sí, yo lo voy a pasar'". Y yo: "Ves que esto". Bueno. Entonces, lamentablemente esa situación no es no es rara, ya en las escuelas. Entonces, muchas veces, se privilegia la cuestión administrativa, eh, por encima del realmente, la la cuestión educativa.
Ya. Ujú. Oye, pero tengo una pregunta y es una duda real. Esto de la cuestión administrativa, ¿les exigen que tengan estas calificaciones a nivel administrativo como para poder evaluar que están haciendo algo?
Ujú. Sí, sí, de hecho, eh, algunas, eh, instituciones, eh, tienen certificaciones, son certificadas por por otras instituciones, si son de gobierno por instituciones este como la la UNESCO, como, este, mm, la o las instituciones de la ONU, este, y y las instituciones privadas por algunas, eh, otros, este, instancias también privadas que les dan una un grado mientras ellos demuestran que están haciendo bien las cosas. Entonces, por eso yo digo que se vuelven una en una, mm, una mascarada donde todo mundo finge que enseña, todo mundo finge que aprende, van saliendo los números y al final el propósito final de la educación que es, eh, que el alumno aprenda, pues va va quedando en un lugar ya, digamos que no último, sino hasta perdido.
Ah. Sí. Ujú. Sí. Entonces, a ver, y tú cómo cómo profesor que que estás en contacto con este tema, ¿tú cómo evaluarías si no hubiera necesidad de de este estas trámites administrativos que mencionas de la escuela?
Mm, yo no evaluaría, este, yo más bien, eh, haría como, si si quedara en mí, este, yo diría, este, aprendan, lo que tengo, cu cuando tengo que evaluar, eh, algo que me, a mí me me ha servido, es hacer la reflexión y hacer una una eh, que el alumno mismo evalúe su desempeño, ¿sí? "Mira, tienes aquí lo que presentaste, tienes aquí lo que tendríamos que hacer, esto es lo que aprendiste, mira, este es el examen, estas son tus respuestas, evalúa tu desempeño", y creo que, en ese momento, pues, es hasta una cuestión de de metacognición, los alumnos saben que realmente saben unas cosas que no saben otras, esa reflexión les les sirve más para que ellos, pues, arreglen su su estructura interna, su andamiaje de de aprendizaje, y entonces hasta son más honestos, dicen: "No profe, es que sí, me merezco un 7, o me merezco un 6", o, entonces eso me da pie para decir: "Bueno, eh, te mereces un 7, vamos a negociar, mira, si aprendes esto, o haces esto, o me demuestras que haces esto, pues, lo subimos a 9, ¿qué te parece?", "Sí", entonces eso los motiva a saber cuáles son sus sus áreas de oportunidad y a comprometerse con ellos mismos para poder, este, crecer y, pues, ahí ganamos todos.
Okey. Ujú. Okey. Ujú. Ya. Ujú. Perfecto. ¿Y te puedo hacer una pregunta?, porque me sale esta duda, eh, por ¿cómo puedes saber?
Sí.
¿que sí aprendieron?, si, por ejemplo, no estás de acuerdo con el tema de evaluar.
Ajá, lo que pasa es que es que, eh, la evaluación tiene varias varias modalidades, una de ellas es la la evaluación formativa.
¿Y cómo lo detectas? Ajá. Ya.
La la evaluación formativa no tiene el propósito de ponerle un número al alumno, sino de lo que justamente decía hace un rato, eh eh, situarlo dentro de su de su propio a andamiaje, le llaman los los de de la educación, eh, qué es lo que sí sabe, qué es lo que no sabe y generar un un proceso que se llama metacognición, para saber, este, realmente qué es lo que le falta aprender, qué no ha afianzado, qué necesita de plano, este, volver a cambiar, y y eso es es parte del proceso de la educación, es es un proceso indispensable para que crezcan, entonces, la educación formativa es excelente, el problema ya es con la la educación final que llega a ser punitiva, entonces ya los mide, y y les pone un número, ¿no?
Sí. Sí. Okey. Ujú. Claro. Okey, okey, entiendo. Es que esta parte, eh, me parece muy interesante, ¿no? Eh, ¿de qué manera puedo saber que mis alumnos sí aprendieron, sí pusieron atención? Y sí le va a servir, no sé, la materia que estoy dando si, vaya, al final a mí me, eh, a mí me evaluaron todo el tiempo, por eso me cuesta trabajo entenderlo. Aunque también, yo creo que siempre ha pasado que te evalúan y luego dices: "Ay, ¿esto para qué me va a servir en la vida real?" ¿No?
Mm. Ujú. Sí. Sí, si somos honestos, eh, está comprobado que el 80, 80 y tantos por ciento eh, si si somos generosos, este, del conocimiento que tuvimos, por ejemplo, en la prepa, se perdió.
Ujú. Claro.
Entonces, fue sí pasamos el examen, sí nos pusieron la calificación, pero, pues, no recordamos qué es el el, este, mm, el doble enlace de los, eh, átomos. <chuckles> Sí, sí, sí. Entonces, e e es conocimiento que se da just in case, dicen los gringos, por si acaso, pero que termina siendo inútil y y que no se afianzó en la mente de las personas.
El teorema de Pitágoras <laughs> que hasta ahorita nunca he aplicado. Ujú. Cierto. Sí, sí, yo hasta ahorita me pregunto, ¿en qué aplico el teorema de Pitágoras? Ahora sí. <laughs>
<laughs> Ah, ah, mira, sí, aquí, este, vamos a ver si si sirve la hipotenusa o si sirve, pues sí.
Exacto, es la es la hora que no no no lo acabo de entender, pero pero, vaya, lo tuve que pasar, ¿no? Y mira que me costó trabajo entenderlo, eh, oye, y por ejemplo, ¿cómo reaccionó tu entorno cuando empezaste a explicar esta teoría que tienes del de de la educación?
Ujú. Ujú. Eh, crucifíquenlo. <chuckles> Sí, sí, sí, de hecho, eh, uno pensaría que los papás van a comprender que es mejor que que sus hijos aprendan a que sean calificados, pero es tan fuerte la tendencia que los papás, eh eh eh, se se sienten, este, sin sin suelo cuando les dices, este: "No, yo necesito que me dé un número, quiero saber si mi hijo vale 7 o vale 8 o vale 5". Este, es es como un una tendencia que es muy difícil de llevar, ¿no? Los alumnos quizá lo aprenden mejor. El director, bueno, pues, yo apelo a mi a mi derecho de cátedra y lo lo entiende y, a lo mejor, ve que mi intención es un poco más buena, este, pero los papás vienen siendo ahí como que el enemigo a vencer en esas tendencias nuevas.
¿En serio? <chuckles> Claro. Ujú. Entiendo. Pues, e eso está bien interesante, ¿quién quién lo iba a pensar, no? En lugar de que le hagan la vida más fácil. Y dime, tú como catedrático, ¿qué consejos les darías a alguien que todavía cree en ese mito de la educación, de que te tienen que evaluar?
Sí. Este, bueno, eh, yo creo que, eh, pues, que revisen su propia historia, ¿no?, "Te sacaste un 10, ¿en qué materia te sacaste un 10?, sí, ¿y qué aprendiste de esa materia realmente? Este, ese 10, ¿significa realmente lo que tú eres?" Y y y cómo luego esos esos números, eh, dan privilegios o quitan privilegios, este, a las personas, ¿no? "Tú tienes 10 puedes cargar la bandera, tú tienes 10 puedes ir a este viaje, tú tienes 10 puedes hacer, este, tus prácticas acá, pero tú vales 8 no, pues, ya no tienes derecho a la beca, y tú vales 8 pues, no, no, te vamos a dar estas otras alternativas, tú vales 7 no, tú estás fuera". Y eso es algo que marca de a la persona, este, de por vida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, un examen es la fotografía de un momento, que, a veces, ni siquiera es una fotografía que sea totalmente cierta, este, y que marca de una manera, pues, muy, muy triste a las personas para bien o para mal.
Okey. Ujú. Claro. <chuckles> Claro, porque no sabes en qué mo qué momento está pasando la persona en el momento que hace el examen, ¿no?, probablemente esté nerviosa, o no durmió, o trae un problema familiar y, entonces, no se concentró y
Exactamente. Sí. Exactamente, exactamente. Y y la calificación no refleja, este, cómo está internamente construido el aprendizaje realmente.
Guau, qué qué tema tan interesante, eh. Y l creo que sí, eh, tienes razón en el sentido de por ejemplo, eh, en la universidad varias personas que eran tan buenas
Uh. Sí.
pues, realmente, luego ni ni ejercieron lo que estudiamos.
Sí, claro.
O sea, yo, por ejemplo, de mi carrera, no todos ejercieron lo que estudiamos. Entonces pero les va bien, o sea, eso es lo bueno que les va bien, pero eran los dieces de la carrera, y no están dentro del del g gremio, en fin. Oye, pues, la verdad, te agradezco mucho que me hayas dado toda esta información, me parece que es un tema muy interesante, creo que me has dado una perspectiva muy distinta a la que yo tenía, porque obviamente, vengo de esa generación que fue evaluada todo el tiempo, pero gracias por dar darme tu punto de vista y enseñarme que hay otras opciones muy diferentes.
Ujú, ujú. Claro. Ujú. Ujú. No, pues, ahora sí que que, como dicen coloquialmente: "Me diste en la pata de palo, la iglesia en manos de Lutero", es de lo que me gusta hablar, así es que fue un placer para mí y gracias por por permitirme compartirlo.
<chuckles> Ay, pues, ojalá y se repita pronto que tenga tengamos más información de esta que me cu puedas compartir.
Sí, hasta luego, pues, buenas noches.